Ờ, cái thứ nhất là không nên tin bất cứ đứa nào hết! <chuckles>
Ừm, chính xác. Rồi, ngoài ra thì còn gì nữa không nhỉ?
Ờ, đấy. Ngoài ra, ví dụ như có đi làm, ờ, đi làm ở quán, nhân viên ở quán hay là đi làm bất cứ cái công việc gì, thì mình nên chia sẻ cái câu chuyện này cho người thân mình, ví dụ như là bố mẹ hoặc là người yêu chẳng hạn, thì không sao. Ấy, ừm, chứ còn <chuckles> ờ, nó vừa giải tỏa năng lượng của mình, đúng không? Mà nó vừa, ừm, đề phòng bất trắc như mình đã nói ấy. <chuckles>
Ừm, nghe hay đó, ch ừm. <chuckles> Đúng rồi, kiểu như là, ờ, cái người đó là người mình mới gặp, mình chưa biết họ như thế nào và, kiểu như là, ờ, mình nghĩ là, ờm, ừm, họ chia sẻ thật tình với mình nhưng vô tình cái sự thật tình đó nó lại là, ờ, cái mấu chốt để người khác nói xấu mình với người khác.
Ừm. Ờ, chuẩn luôn! Thế là sau đấy mình rút ra được bài học là như thế và, ờ, cái thói quen sau đấy mình thay đổi luôn ấy.
Ừm.
Thế là
Ừm.
Ừm. Đấy v
Nghĩa là nó thay đổi được cái suy nghĩ của bạn.
Ừm, và mình sau đấy mình sẽ mình, ờ, cảm giác là mình có đi làm cái gì ấy, thì mình không có chia sẻ về bản thân nhiều quá và không có nói đề cập đến. Ví dụ như là, ờ, nhân ờ, người đồng nghiệp của mình mà mở miệng ra nói xấu ai đó hoặc là như thế nào ấy, kiểu như vậy, thì thôi, mình cứ né vấn đề hoặc là thôi, không nghe, không đáp lại, kiểu vậy. <chuckles>
<chuckles> Ờ, ừm. Ừm, ừm, mình cũng thấy là, ừm, bạn nên, ờ, ừm, kiểu như, bạn nên hành xử như vậy, bởi vì nếu như bạn tin tưởng vào người khác quá thì vô tình nếu như mà họ, ờ, dùng cái cái lợi dụng cái lòng tin của mình á, để mà nói xấu người khác thì, ờ, nó lại không tốt. Rồi, thì sau cái tình huống đó á, thì nó có ờ, bạn có cái hành động cụ thể nào mà bạn làm từ đó đến giờ hông?
Ờ. Ừm, ừm. Chắc sẽ là, ờ, mình sẽ nói mình không có chia sẻ nhiều về cái, à, chuyện nói sâu về và mình rút kinh nghiệm là mình không vậy. Mình nghĩ là, ừ, thế nhé. Mình không có nói chuyện nhiều sai.
Ừm.
Đấy, xong rồi
Ừm.

Ừm, chính xác.
Ờ, mình không có nhịn đâu.
Ừm, vậy ví dụ như trong cái công việc sắp tới đi, mà tất nhiên cái môi trường làm việc nào cũng sẽ có người xấu và người tốt thì cũng không thể nào mà mình biết người nào tốt hoàn toàn hoặc tốt, hoặc ờm, xấu hoàn toàn. Vậy thì bạn dùng cách nào để mà bạn có thể, ờm, kiểu như là, mình sống một cách tích cực nhất trong môi trường làm việc ha? Bạn có thể cho mình một cái vài cái cái cái cái tips mà mình có thể tồn tại trong môi trường công sở đi.
Ừm. <chuckles> Ví dụ như trong công sở đi, thì, ờ, đương nhiên là, à, mình giúp đỡ nhau, mang lại lợi ích đến cho nhau thì nó mới sẽ phiền được ấy. Ấy, chứ còn hoặc ờ, hoặc là, ờ, đi làm với nhau, cho dù có thân đến mấy thì cũng nên chia sẻ, ờ, những cái, ơ, việc chung này, hoặc là, ừm, nói về, à, ờ, ví dụ như là "hôm nay em có cái gì vui" hoặc là như thế nào, nó phải tích cực một tý, ấy, chứ
Ừm. Đúng á. Ừm. Với lại mình chia sẻ cuộc sống hằng ngày của mình thôi, mình không có nói đến người này, người khác, đúng hông?
Đúng. Kinh nghiệm muôn thuở. À, như thế, ừm, đấy.
Yeah, đúng rồi.
Thật ra là cũng có, ờm, sau khi mà mình, ờ, ờ, trải qua cái cái cái đấy ấy, thì mình cũng, ưm, mất rất là nhiều đấy, dường như mình cảm giác mất mát rất là
Ừm. Kiểu như, mình được thức tỉnh ha.
Ờ, tại vì, ờ, cô ấy như mình cũng nói là, cô ấy là, ừm, giáo viên piano, trước đấy mình có mình có nhờ cô là, ờ: "Sau khi mà con ổn định công việc ở, à, ở chỗ làm rồi, thì cô cho con qua học thêm cô", kiểu vậy. Ừm, học thêm ấy.
Ừm.